Allora, beh, effettivamente, è una sensazione molto strana la tua e bisogna un po' andare a capirne le radici, quindi prima di darti qualche consiglio pensavo che sarebbe buona cosa capire un po' la sua situazione nello specifico, facendoti qualche domanda, va bene? Okay, bene, allora, ti chiedo come prima cosa, qual è la tua idea di vacanza? Cioè, fammi capire un po'.
Mh-mh. Certo, certo. Sì, certo. Ma, ehm, <lip trill> ad essere sincera, mhmm, la mia idea di vacanza: ehm, io mi trovo molto bene quando si tratta di esplorare le città, ehm, ma anche a stare in spiaggia, ehm, io amo veramente tanto il mare, amo nuotare, ehm, eccetera, eccetera, ehm, per esempio, io una delle vacanze più belle che ho passato penso sia stata quella a Cancun, ehm, dove avevo vinto un viaggio aziendale, ehm, e sì, e me me la sono passata veramente bene, era all mhmm, cioè all mhmm, all inclusive, quindi, ehm, non dovevo proprio di pre uhm, preoccuparmi di nulla. Era uno del, diciamo dei, mhmm, <smacks lips> degli hotel della catena Hard Rock e mi son trovata veramente bene, anche perché lì gli animatori non c'erano, ehm
Mh-mh. Okay. Ah, beh, bene, bene. All inclusive. Okay. Mh-mh. Ecco, okay, ehm, sono loro che ti mettono più a disagio, diciamo? Okay.
Eh, un po' sì, un po' sì, quando iniziano le cose che poi gli amici iniziano: "Dai, vai, v" no, lasciatevi, cioè, non voglio passare per ehm, per, mhmm
Mh-mh. La guaste feste, diciamo.
Herzebet Scrooge, ehm, somma, però, uhm, ecco, una guastafeste s semplice allora c'è da dire una cosa, sono autistica ADHD, quindi per me già il fatto di co di coesistere in situazioni sociali, per il fatto di essere lì per me è già
E. Mh-mh.
una cosa da prenderci esatto, cioè è tanto. Figurati, cioè quando u cercano di sbattermi, ehm, davanti a tutti a fare cose.
Un grande passo, certo. Okay, okay. Mh-mh. Ho capito, ho capito. Quindi se tu dovessi identificare la fonte del tuo disagio, è proprio queste attività in cui devi fare cose un po' fuori dalla tua normalità, in cui c'è qualcuno che tenta di tirarti dentro, mentre tu sei in un, ehm, zona di comfort e quindi dici: "Va bene, dai, va bene anche se non se non viene a importunarmi una cosa di questo genere", no? Okay.
Esatto, tipo balli di gruppo o robe del genere. Che so ho una veramente, allora, s ballare ballare so, ho fatto ho fatto hip hop, eccetera, eccetera, però il problema sono i balli di gruppo, cioè non riesco proprio a a coordinarmi, quindi anche quello un po' mi manda ehm, mi manda fuori. Poi, mhmm, se ci sono cose sportive, per carità, quello riesco anche, eh, prevalentemente magari tiro con l'arco o cose del genere. Io comunque come s sì, io come sport faccio arti marziali, quindi, somma
Mh-mh. Okay. E Erto. Ah, wow, wow, che bello.
no, ho un concetto del divertirmi abbastanza
Capisco, sì, sì.